คือโดยส่วนตัว ถ้าเป็นของตัวเองอะนะคะ ก็จะบอกเขาตรง ๆ เลยว่า ก็จะเรียกเขาแบบว่า คุณ หรือว่าแบบ อ่า น้องหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะถามเขาว่า "เอ๊ะ! ชื่ออะไรนะคะ พอดีเนี่ย แบบเพิ่งมาใหม่ยังจำไม่ได้" อะไรอย่างเงี้ย ก็จะบอกเขาไปเลยตรง ๆ เพราะว่าไม่งั้นเรามานั่งเดามั่วมันก็ มันก็จะแปลก ๆ เพราะว่า อันเนี้ย ก็คือคนร่วมงานเราก็ถามได้แต่ถ้าเกิดว่า เอ่อ เป็นลูกค้า หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อีกเรื่องหนึ่ง เนาะ อะไรอย่างเงี้ย
อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ อืม ค่ะ อา อือฮึ อ่า เข้าใจเลยค่ะ แล้วกรณีถ้าเกิดว่า เรามี คำถามนะคะ ที่แบบไม่สามารถที่จะถามคนในทีมได้เลยนะคะ ต้องไปถามระดับหัวหน้าขึ้นไปอย่างงี้ค่ะ แล้วก็เกิดความเกรงใจไม่กล้าที่จะไปถามหัวหน้าแบบนี้เนี่ย จะแก้ปัญหายังไงเหรอคะ?
ค่ะ อืม คือเอาจริง ๆ ด้วยความที่ อย่างที่บอกว่า พอเราเอาตัวเองเป็นมาตรฐานอะ เราก็จะรู้สึกว่าโดยปกติ ตัวเรา เราจะเข้าไปถาม คือถ้าเราสงสัยอะไร เราก็ถาม หรือถ้าเกิดว่าสมมติว่า เรายังไม่อยากถามแบบเกรงใจจริง ๆ แล้วยังไม่อยากถาม เราก็พึ่งเทคโนโลยีก่อน อาจจะกูเกิล หรือว่าใช้พวกเอไอ ต่าง ๆ ในการสอบถามเขาไปก่อนว่า เออ สิ่งที่เราสงสัยอะ มันมีคำตอบอยู่ในนั้นไหม แล้วถ้าเกิดว่า มันยังไม่มั่นใจอีก หรือว่ามันยัง มันไม่มีคำตอบ ที่เราอยากได้ เราก็ต้องเดินไปถามเขาตรง ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อือฮึ ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อือฮึ อืม อ๋อ อะฮะ อืม ค่ะ แล้วกรณีถ้าคนแบบ อารมณ์แบบ รู้สึกว่า ว่าถ้าเกิดว่า ไปถามเนี่ย จะรู้สึกเสียหน้าเลยอะค่ะ เฮ้ย! เราก็จบมาโดยตรง แล้วก็ทำงานด้านนี้มาโดยตรง แบบว่า อ่า อย่างที่คุณบอกว่า คุณก็มีค่าตัวที่แพงอยู่เนาะ แล้วเกิดเป็นงานที่เรารู้สึกว่า อุ๊ย! ถ้าเราปรึกษาคนอื่นมันจะดูไม่ดีไหม อะไรอย่างเงี้ย แบบนี้จัดการยังไงเหรอคะ?
อืม คิดเสมอค่ะ ว่าไม่มีใครรู้ทุกเรื่อง
อืม อ่า เยี่ยมเลยค่ะ ยังไงดีคะ? แบบนี้ อะฮะ
เพราะว่า เหมือนกับว่า ต่อให้เรามีประสบการณ์จากอีกที่หนึ่ง ไม่ได้แปลว่า ประสบการณ์นั้นน่ะ มันจะมาแบบเอามาใช้ในที่ใหม่ได้ 100%
อ๋อ จริงเนาะ ค่ะ อะฮะ
อืม ต่อให้เป็นสิ่งที่คล้าย ๆ เดิมกับที่เราทำ แต่ด้วยวัฒนธรรมองค์กร ด้วย Direction ขององค์กร หรืออะไรต่าง ๆ เนี่ย มันก็อาจจะไม่ได้ เขาไม่ได้มีความคิดที่เหมือนกัน 100% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะฮะ
อืม ค่ะ เออ เห็นด้วย ค่ะ อือฮึ อะฮะ
ดังนั้น ก็ให้คิดเสียว่า เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ทุกเรื่อง เราไม่รู้บ้างก็ได้ แล้วเราก็ถามคนอื่นได้ อืม
อืม

ก็มีอยู่บ้างนะคะ เพราะว่าจริง ๆ แล้วเนี่ยก็มีประสบการณ์ในการทำงานครั้งแรกค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน <laughs>
อืม อา ค่ะ อืม
คือเหมือนกับว่าจริง ๆ แล้วเป็นคนที่ย้ายงานบ่อยน่ะค่ะ ก็เลยแบบมีประสบการณ์ในการที่แบบเป็นวันแรกในการทำงานบ่อย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ เหรอคะ? อืม ค่ะ น่าสนใจเลย อย่างงี้ คือคุณบอกว่า เปลี่ยนงานใหม่เหมือน หรือว่าเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ ใหม่บ่อย ๆ นี่หมายถึง อ่า ไม่ชอบงานเก่าแล้วก็เปลี่ยน หรือว่ามีโอกาสเปลี่ยนตำแหน่งในออฟฟิศเดิม หรือบริษัทเดิมไหมคะ? หรือยังไงเอ่ย? ช่วยแชร์หน่อยได้ไหมคะ?
ค่ะ ซ ได้ค่ะ ก็ส่วนมากเนี่ย ก็จะมีทั้ง 2 อย่างนะคะ อย่างตอนทำงานที่แรกเนี่ยตั้งแต่เราเรียนจบมาใหม่ ๆ เนี่ยค่ะ ก็เหมือนกับ เออ เป็นการเริ่มทำงานที่แรกเลย ใช่ไหมคะ อย่าง แล้วก็เราก็จะมีในการที่เราเปลี่ยนงานเพราะว่าเหมือนกับว่า เออ มีคนมาชวนไปทำงานด้วย หรือว่าโดนซื้อตัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็แบบว่า ดูมีการย้ายงานอยู่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบพอจะมีทริกที่จะมาแนะนำน้องใหม่ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อะฮะ อ๋อ เหรอคะ? อืม ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อือฮึ อา เข้าใจแล้วค่ะ อ๋อ เยี่ยมเลยค่ะ อย่างงี้ถ้ามีการโดนซื้อตัวเนี่ย ราคาแพงไหมล่ะคะอันนี้?
แพงค่ะ <laughs> เพราะว่าเราจะบอกเสมอว่า เราเป็นคนที่ซื้อได้ด้วยเงิน อะ ต้องเอาใหม่ ซื้อไม่ได้ด้วยเงิน ถ้าไม่มากพอ อะ <laughs>
อะฮะ <chuckles> ค่ะ อ๋อ อา กลายเป็นอย่างงั้นนะคะ อย่างงี้เนี่ยมีเทคนิคอะไรไหมคะที่ เอ่อ สามารถที่ทำให้ค่าตัวเราแบบนี้นะคะแพงแบบนี้ได้เลย แล้วก็ อ่า ไปเริ่มงานใหม่ด้วยอย่างที่คุณเป็นแบบนี้น่ะค่ะ ยังไงช่วยแชร์กันหน่อยได้ไหมคะ?
ได้ค่ะ เอ่อ เรื่องทริกในการอัปค่าตัวเนี่ยเอาจริง ๆ มันอาจจะต้องแยกไปอีก เป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยอะนะคะ เพราะว่าเหมือนจริง ๆ มันก็จะเป็นเรื่องของการอัปสกิลของเราเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่า โอเค ในการที่เราอะ มานั่งทำงานใหม่วันแรก อะไรอย่างเงี้ยนะคะ สิ่งที่อยากจะแนะนำเลยอะ ก็คือเหมือนกับว่า ต้องพยายามจำตำแหน่ง จำชื่อคนที่เราจะต้องทำงานด้วยบ่อย ๆ อะให้ได้มากที่สุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะฮะ ใช่ เพราะว่าเหมือนวันแรกอะ เขาก็อาจจะพาเราไปแนะนำตัวตามแผนกต่าง ๆ ใช่ไหมคะ แล้วเราอะ อาจจะต้องเจอคนเยอะแยะมากมายเลย แต่ว่าวันแรกอะ เราไม่จำเป็นที่จะต้องไปจำทุกคนหรอกค่ะ เราจำแค่คีย์ที่เราจะต้องทำงานด้วยแน่ ๆ เอากลุ่มนี้ให้เป๊ะก่อน แล้ว คึ คนอื่นไม่ใช่ว่า เราจะไม่รู้จักนะ เราก็ต้องทำความรู้จักเหมือนกัน แต่ว่าเอากลุ่มแรกให้มันเป๊ะก่อนดีกว่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ได้ค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ เออ จริงด้วยเนาะ ค่ะ เห็นด้วยเลย อืม อือฮึ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อะฮะ เข้าใจเลยค่ะ อืม ก็ดีนะคะ จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องดีเลยเนาะ เพราะว่ากลุ่มแรกเนี่ย ก็คือกลุ่มที่ทำงานกับเราเลย ใช่ไหมคะอันนี้?